Eee, şi a iş konusunda aslında sana, eee, yani, senden ona referans olmanı istedi ve sen de çok sevmene rağmen bu alanda yetkinliğine belki güvenmediğin için, çünkü bambaşka bir alan, ve hayır dedin. Tam olarak bu hayır nasıl çıktı? Yani, bunu gerekçeleriyle anlatıp mı hayıra getirdin, yoksa direkt, "Ya, hayır. Bu be benim prensibim dışı bir konu." mu dedin? Nasıl oldu ve onun tepkisi ne oldu sonradan?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Şöyle, öyle diyemedim. İşte, zaten aslında burada zorlanıyorum. Yani, sevdiğim bir arkadaşım olmasa, mesela, sadece bir tanıdık rica etse, derim ki, hani, "Üzgünüm, bunu yapamam. Hani, kendin iş ilanlarından bakabilirsin." derim ve geçerim ama çok sevdiğim bir arkadaşım olunca, hani, "Hayır, bunu senin için yapamam." demek çok çok zor. Hâliyle biraz bahaneler, işte, eee, "Canım, şu anda alım yok. <chuckles> Eee, daha dün, işte, iş yerinden bir arkadaş sordu. Eee, henüz bir alım olmadığını söylediler ama açık iş ilanları olabiliyor. Ben bir bakayım, olanları sana link olarak göndereyim. Hani, o bağlantılardan girip bakabilirsin." şeklinde yuvarlak ve kibarca aslında hayır demiş oldum.
<chuckles> Hı hı. Evet. Tabii. Elbette. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında burada durumu kurtardın. Bir yandan da onun kalbini kırmadın ama bir yandan da kendi sınırlarını geçip aslında, yani, istemediğin bir şeyi yapmamış oldun. Bir tık, ııı, belki beyaz yalan, yani, olarak adlandırılan bir, eee, durumla kimseyi kırmadan aslında durum hallolmuş oldu.
Evet. Hı hı. Evet, çok doğru. Hı hı. Evet. Kesinlikle, öyle oldu benim için. Zordu ama, yani, o an biraz, ııı, terledim açıkçası. <chuckles>
Hı hı. Elbette. Tabii ki. Peki, eee, diğer, hayatının diğer alanlarında, yani, ilişkinin aslında yakınlığının daha fazla olduğu, diyelim ki aile ilişkileri, yani rahat rahat, eee, hayırı dile getirebileceğin, gerekçelerini de sunabileceğin durumlarda nasıl aksiyon alıyorsun?
Evet. Hı hı. Evet.